Não, parece que eu queria preencher um vazio dentro de mim, aí eu preenchia com comida, sabe.
Uhum. Você sabia que, ó, eu perguntei isso por 2 coisas, tá?
Hã.
1 é que dizem, né, que quando você, hã, exagera
Hã.
né, se é 1 vez por semana ou 2 vezes por semana, não tem problema, né, porque o teu corpo vai se autorregular. Então, se eu acho que eles falam isso por causa do fim de semana, né, ás vezes, as pessoas, no fim de semana, comem mais, né, mas se você durante a semana, você come consegue equilibrar, não não é para você se culpar, você entendeu, porque o teu corpo, ele vai se autorregular.
Tá. Ah, dia do lixo, tipo assim né, é. Ah, tá.
Certo, e eu acho que quanto menos você se culpa, mais você consegue comer equilibrado, você entendeu.
Sim. Aham, entendi.
E isso é uma coisa. A outra coisa, vai parecer bobo o que eu vou falar, tá. Você falou que é para preencher um vazio, certo?
Hum. Tá. Hã, o quê? É.
Por que que você não toma água? Mas bastante água. Você vai preencher um vazio. E você vai se acostumar a tomar água.
Ai porque não faz tanto prazer assim.
Não, mas olha, eh, você sabe que você
Às vezes é um doce que você está com vontade, sabe, Às vezes eu tenho vontade de comer um doce.
Mas, justamente, não tem problema. Você pode comer o seu doce, mas você come o seu doce e para.
Hã. Antes, eu bebo um copão d'água, é isso?
Antes ou depois, aí você vê aí como que você prefere, né, mas, hã, você vai comer o seu doce. Só que você vai comer uma, uma parte do seu doce que você acha que é, como se fala, aceitável, né, e o resto vai ser água, porque a água, ela realmente te dá uma sensação de preencher. Vai testando quando você estiver de estômago vazio, né, vamos supor que você tem um intervalo, não é, entre o café da manhã e o almoço, tá. Você já começa a tomar água, assim, tipo aqueles copos de, no mínimo, 250 ml.
Boa ideia. Tá. Sim. Aham.